Je voudrais te parler de de quelque chose qui est, heu, qui est un peu bizarre chez moi et, heu, par moment dérangeant, heu, même souvent dérangeant. En fait, j'ai une espèce de de crainte de du regard des de, mmh, des gens, en fait, sur moi, tu sais. Heu, quelque chose qui est, heu, assez paradoxal parce que quand j'étais plus jeune, j'avais pas vraiment ça au contraire, tu vois? Et et en grandissant en fait, heu, beh, je me rends compte que de plus en plus je suis un peu prostré, tu sais. Je suis un petit peu, heu, voilà, je suis je suis pas forcément à l'aise quand je suis en société. Je suis pas forcément à l'aise, heu, heu, dans les lieux publics, heu, voilà. Et en fait, heu, bah, ça devient, heu, de plus en plus fréquent et, voilà. Donc j'aurais aimé, heu, bah, en parler un peu avec toi et et voir ce que toi tu en penses avant tout. Et et et au-delà de ça, heu, bah, voir si toi tu as des pistes pour comprendre un peu ce qui ce qui m'arrive, heu, voilà.
D'accord. Ah. Oui, d'accord. D'accord. Ouais. Mmh mh. Écoute, oui, je vais, heu, je vais je vais essayer en tout cas, de, heu, de de te trouver, on va dire, heu, quelques, heu, quelques solutions, on va dire, pour dépasser, heu, heu, ce ce sentiment. Heu, mais, heu, avant tout, je voudrais, heu, déjà que tu prennes conscience que le fait de ne pas être à l'aise en public, ça ne signifie pas que, heu, c'est quelque chose de problématique. Finalement, c'est ta personnalité qui s'exprime de cette, heu, de de de cette façon-là, donc, heu, heu, il il faut juste que tu que tu l'intègres, heu, quelque part et, heu, et et et et et ensuite, heu, voilà, si tu veux, en tout cas, faire évoluer ce cet cette cette situation, heu, on peut peut-être essayer, heu, de de de de de regarder ensemble. Hem, dis-moi, heu, tu tu me parlais un peu de de ta jeunesse, heu, où tu me disais que tu étais pas forcément comme ça, heu, à l'époque, heu, enfin, voilà. Est-ce que tu peux me, heu, me présenter, heu, le toi d'avant?
Oui. Absolument. Bien sûr, alors, ben, j'étais quand mê même carrément à à l'opposé total, hein, c'est-à-dire que, heu, heu, avec un copain en particulier, mais, heu, mais aussi avec d'autres, heu, on allait, heu, être plutôt même presque dans la provocation tu sais? Heu, et ouais, enfin, provocation, heu, mmh, comment dire? Mmh, oui, heu, l'exagération, on va dire. Oui oui, si, de la provocation, ça peut s'appeler comme ça, d'accord concrètement. Bah, pour te donner un exemple, heu, un exemple tout bête, lui, ce qu'il avait fait, heu, heu, on était sur le port de, heu, je sais même plus quelle ville, d'ailleurs et heu, c'était en plein été, il y avait un monde pas possible et heu, bah, on s'était challengés: «Ouais, t'es t'es cap ou t'es pas cap?», heu, et, en fait, heu, lui il avait sauté, heu, dans l'eau, heu, devant tout le monde, dans le port, tu vois? Heu, tout habillé, enfin, le truc absurde. Ou, heu, ou encore se jeter au milieu d'une fontaine, pareil, heu, fontaine, heu, tu sais, heu, au milieu d'une grosse ville, sur une grosse place, avec un monde pas possible. Heu, voilà, se mettre en avant, ne pas ne pas avoir la crainte du jugement ça c'est là je les je te donne cet exemple sur lui, mais c'est des choses que moi, j'ai pu faire aussi dans d'autres contextes, qui me viennent pas forcément en tête. Heu, mais, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionnait et et on s'en foutait, en fait, de ce que ce que pouvaient, heu, penser les gens, au contraire. C'était, heu, c'était presque un challenge, finalement, de d'aller au de ça au-delà de ça et en grandissant, heu, bah, ça a complètement disparu et ça s'est remplacé, justement, heu, par, heu, par ça, parce que je te décris, heu, ce que je te décrivais en en début de conversation, du coup.
Ah oui? D'accord. Mmh. <chuckles> OK, ouais. <inhales> Mmh. D'accord. Mmh mh. D'accord. D'accord. Hem, alors bon tu m'as donné des exemples qui étaient plutôt axés sur, heu, sur sur ton ami, en en m'expliquant que c'est le genre de choses que tu aurais pu faire, mais, heu, heu, là, ce ce principe de défi, heu, j'ai j'ai l'impression qu'il y a aussi une dimension de de groupe, heu, qui, heu, qui qui fait naître aussi, heu, ben, voilà, cette, heu, cette exposition, heu, heu, qui qui était possible, heu, à à l'époque. Aujourd'hui, est-ce que tu as, heu, est-ce que tu es toujours dans un contexte avec un groupe un peu un peu fort, heu, qui, heu, heu, qui qui aurait cette capacité, finalement, heu, heu, à te, heu, à te sortir un peu de de ta zone de confort, à toi?
Aller dans ce sens-là non, pas forcément, même au contraire, plutôt, heu, plutôt des gens posés et c'est vrai que, heu, c'est c'est pas c'est pas, mmh, c'est pas bête, ce que tu me dis à propos de de l'effet de groupe et et justement, de de ben, on s'entraînait les uns les autres, finalement, vers, heu, heu, vers la la bêtise. Je mets des guillemets en disant ça, c'était marrant, hein, en soi, heu et et voilà, oui, c'est vrai que, heu, c'est vrai qu'un petit peu par le challenge, heu, ben, on se poussait l'un l'autre, heu, les uns les autres, parce que, quand même, on était un peu plus nombreux que que juste nous 2. Mais nous 2, c'étaient les les les les 2 pires, si je puis dire, heu et on se poussait les uns les autres, justement, à toujours être un peu plus, ben, voilà, exubérants, à faire, heu, à faire un petit peu n'importe quoi. Sortir des des du du cadre et c'est vrai que, peut-être, tout seul, je je sais pas si jamais j'étais comme ça. Peut-être que si, quand même, puisque, heu, j'ai toujours été très avenant, tu sais? Heu, en en soirée, c'est tadjou ça a toujours été facile pour moi d'aller vers les autres, de me, heu, de me faire des alors, des amis, non, mais, en tout cas, heu, tu sais, des amis de soirée, si si je puis dire, en tout cas.
Mmh mh. Bien sûr, effectivement. Oui oui. Ouais. OK. Mmh mh. Ouais ouais, tu avais la discussion facile, ouais.
Voilà, tout à fait et, heu, c'est toujours un peu le cas, mais, heu, avec, heu, comment dire? Maintenant, je dois un peu me me forcer, tu sais? Comme mettre un espèce de, heu, une fois que le masque est mis, c'est bon, je peux y aller, quoi. Tu tu vois l'idée?
OK. OK. OK, oui oui, non, absolument, hein, heu, c'est c'est c'est presque, heu, heu, ben, une forme une forme de protection aussi, heu, de de de de ta part, parce que, ben, la jeunesse étant passée, peut-être que tu veux, heu, moins, heu, en tout cas, heu, en en en montrer sur toi. Même si, heu, tu tu tu tu arrives, hein, heu, à à discuter, heu, heu, assez, heu, assez facilement en soirée, tu veux pas, heu, heu, dé dévoiler, finalement, qui qui tu es, c'est peut-être ça?
Oui. Oui, c'est c'est pas faux, ce que tu dis. C'est c'est que b c'est clairement, heu, c'est clairement possible et ça a toujours un petit peu régi ma vie, heu, ce ce masque, quelque part, tu sais? De de pas vraiment m vouloir, heu, exposer complètement, heu, qui je suis c'est, ça me définit assez bien, finalement, oui.
Ouais. Je comprends, et heu, et et et le fait que tu portes ce masque, heu, donc, on on en a parlé, hein, ça t'arrive dans ta dans ta vie quotidienne ou, en tout cas, quand tu tu rencontres des personnes nouvelles. Heu, lorsque tu es, heu, en situation professionnelle, est-ce que tu as également, heu, tendance, heu, finalement, à à porter, heu, à apporter ce masque avec toi?
Oui, complètement et en fait, maintenant qu'on en parle, c'est vrai que je, heu bon, c'est c'est c'est un, mmh, un parallèle bête que je vais te dire, mais que, heu, que je me faisais plus jeune et qui qui m'a un peu, heu, suivi, heu, plus tard. Il y a une série qui passait à la télé, qui s'appelait Le Caméléon, heu, il me semble que c'était ça, voilà et en gros le le, bah, le le gars, l'acteur, le le personnage principal, en tout cas, lui, bah, l'idée c'était que, bah, il pouvait prendre la peau d'un petit peu n'importe qui, heu, heu, monsieur Tout-le-monde, quoi, quelque part et et c'est quelque chose qui a un peu, heu je me comparais à ça, dans le sens où, heu, pas dans les compétences, mais dans l'attitude, tu vois? C'est à dire qu'en fonction du groupe avec qui je me trouve, de la situation, bah, je vais adapter, heu, vraiment, heu, ma personnalité, heu, au lieu d'être complètement authentique et heu, et et et et finalement, je sais même pas, enfin, heu, à l'arrivée ou ou peut-être, heu, pas précisément qui je suis. Tu vois quelque part? Du fait de tout le temps, heu, tout le temps avoir cette, heu, cette variation de de de personnalité.
Ouais, ouais. Mmh mh, d'accord. OK. D'accord, OK. Bah Ouais, ouais, non, là, je, je j'en j'entends parfaitement ce que, heu, ce que tu dis. Effectivement, là, c'est vraiment, heu, heu, c'est c'est c'est vraiment quelque chose, heu, heu, d'in d'in d'intéressant parce que, hem, il faut une force, hein, de de de caractère, hein, pour, heu, faire, heu, ce que tu es capable de faire, hein, l'adaptation en tout milieu. Tout le monde n'en est pas capable, heu, donc, heu, en en entends quelque part que c'est, heu, c'est c'est, quelque chose, heu, heu, qui qui qui qui est assez magique et qui et qui te permet, ben, finalement, de te fondre dans, heu, dans, heu, dans la masse. Hem, mais mais mais, en effet, hein, si, heu, derrière, heu, tu en arrives, finalement à à douter de ta propre personnalité, j'entends que que ça puisse aujourd'hui, heu, heu, t'affecter, heu, t'a t'a t'affecter, en tout cas, dans dans dans ton quotidien. Hem, est-ce que, hem, en situation, on va dire, heu, heu, personnelle, mais vraiment très proche, heu, dans enfin, voilà, quand tu tu es vraiment avec tes amis, ben, voilà, de longue date ou ta famille, heu, heu, là, tu arrives, heu, quelque part, à à à faire tomber le masque?
Mmh, de plus en plus. Mais, heu, mais jusqu'à il y a pas très longtemps, heu ça dépend en fait, c'est vraiment avec, heu, quelques personnes assez, beh, tu l'as dit le mot ami, hein. De toute façon, heu, voilà, amis il y en a pas on en a pas 50 à à l'arrivée. On a des copains mais des amis il y en a pas il y en a beaucoup moins. Et c'est vrai que c'est peut-être finalement juste avec eux, avec qui j'arrive à être, le plus authentique tout en gardant quand même, beh, forcément hein, peut-être une part, heu, une part un petit peu cachée. Un petit peu mystère qu'ils ne connaissent pas. Heu, qui heu, ça c'est peut-être propre à chacun je sais pas peut-être que tout le monde est pas complètement, heu heu, libéré.
Mmh mh. Bien sûr. Ouais. Mmh mh. Je je également. Oui, je pense. Oui, oui. Bien sûr. Oui, oui. Non c'est pas c'est pas c'est pas propre à toi, hein. Heu, tu, heu heu, quel quel quelque part, heu, tu te poses la question si tu es suffisamment authentique envers tes amis. Heu, mais si tu venais à leur poser la question, heu, ils pourraient également, heu heu enfin voilà, s'ils étaient sincères, heu, répondre qu que qu'ils qu'ils appliquent un masque, heu, quand ils sont avec toi également. Et heu, et finalement, heu, tu te sentirais pas plus mal à l'aise. Parce ce que tu as appris à les connaître, heu heu, d'une certaine façon, tu les as appréciés également comme ça. Et s'ils veulent cacher une partie de de leur personnalité volontairement ou pas, heu, tu tu ne leur en tiendrais par rigueur, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai.
Alors, ouais. Alors, heu, quel quelque part, heu, est-ce que, heu, tu ne penses pas que ça pourrait s'appliquer, heu, de la même manière pour toi?
Oui, sans doute oui. Oui c'est même, heu, c'est même certain. Et finalement, sur ce terrain-là, heu, hem, avec mes amis, bon, beh, j'ai j'ai ce questionnement mais ça ça m'affecte moins. Heu, mais tu vois un exemple tout bête que je peux te donner. Quand je suis au supermarché, heu, que je suis, heu, dans la dans j'ai ce cet exemple qui me vient, que je suis dans la file d'attente de la caisse, tu sais? Heu, là, heu, je suis vraiment pas à l'aise. Tu vois? Le les gens autour de moi ouais c'est quelque chose que j'ai remarqué récemment. Et d'autant plus quand je suis avec quelqu'un qui m'accompagne, heu, qui va me parler, tu sais? Naturellement comme les gens le font en fait finalement. Ben, là je suis vraiment pas à l'aise de de te tenir une discussion avec des gens tout à proximité de moi. C'est c'est quelque chose que j'ai remarqué récemment et qui me, voilà qui me je comprends pas trop en fait le le le pourquoi du comment.
Mmh. Mmh mh. Ah ouais? D'accord. OK. Mmh mh. D'accord. D'accord. O OK, je, heu, je je comprends ce que tu ressens. C'est que, heu heu, pour toi une discussion en fait elle doit être très, heu heu, très personnelle et très privée. Et heu, et finalement, enfin voilà, heu heu, un cadre, heu, aussi, heu, aussi impersonnel, enfin voilà qu'une caisse de supermarché, heu, avec, heu, des des des oreilles qui traînent. Malheureusement, du coup ça ça te bloque finalement, heu, à avoir, heu, à avoir, heu, à vivre un moment, heu, profond, heu heu, malgré qu'il ne s'agit que de passer tes articles à la caisse c'est bien ça?
Tout à fait. Exactement. C'est exactement ça. Mais tu as tu as bien cerné en fait un petit peu tout ce que je t'explique. Et et quelque part tu as posé des mots sur des des questionnements que je pouvais avoir. Heu, et c'est c'est appréciable en soi. Donc je je te remercie en tout cas d'avoir, heu, bah, pris le temps déjà de m'écouter. Et de m'avoir, ben, raisonné et et voilà ça m'a fait du bien en tout cas.
OK. Ouais. Mmh. Non, mais c'est ce je l'ai fait avec plaisir.